Ага ага, вот ты щас упомянула, шёлк- это же, в принципе, достаточно дорогая ткань. Были ли у тебя случаи, когда ты купила вот что-то такое, что стоит во много раз больше, и ты об этом знаешь? И от этого ещё приятнее было.
Ну да, конечно. Ой, слушай, один раз Один раз я купила блузку, <exhales> э, ф шёлковую. <grunts> ну, она была, в общем, такая красивая, такого цвета морской волны, такая с огурцами, там, с этими персидскими. Ну, в общем, очень красивая блузка, <chuckles> и она была без этикеток. Ну, понятно было, что это шёлк, э, понятно было, что это какой-то хороший бренд, потому что
О, как. Ага. Так. Мгм.
там всё было хорошо сделано, всё было обработано, да, прекрасно, ничего ни косо, ни криво, никакие нитки не торчали, и она даже была, в общем, и несильно изношена, то есть ей, м, её мало носили. Я примерила, мне по размеру было хорошо. А потом я её ну, щас же, в общем, это в в просто найти вещь, там "Гугл" поиск, э, и тебе поможет. и я её нашла. Господи, вот не буду врать, не помню, какой это был бренд, ну, потому что это было уже <exhales> достаточно давно.
Потому что швы. Мгм мгм. Мгм. Ага, да. Ты воспользовалась "Гуглом".
М, это да, это был какой-то бренд, да, и там, в общем, цена, конечно, была такая, что, ну, вряд ли я бы себе это позволила, честно говоря, ну.
Ну, то есть какой-то знаменитый бренд, какой-то на слуху. Ага, э, ну, это было прям "вау", да, ты эту блузку любила в вдвойне больше Ты ещё и до сих пор её носишь. Очень здорово. Вещь с историей получается?
Я её ношу, кстати, до сих пор. Да. Да-да-да, да. Получается, <chuckles> да. Ну
Настроение одеваешь, и настроение улучшается, наверное, да?
Ну, конечно, конечно, сама нашла, сама поняла, что это вот что-то хорошее. Ещё потом нашла, по поиску и увидела, что на самом деле не ошиблась, Просто росту в глазах своих. <chuckles>
Мгм мгм. Звучит, как почти сама вырастила этих шелковичных ч червей, сама спряла, значит, нитки, сама, да, соткала эту ткань, сама сшила, сама ношу, сама собой довольна. Ну, добыла, одним словом, это называется "добытчик".
<laughs> Практически. <chuckles> <chuckles> Да. Добыла, да, да. <laughs> Это хорошее слово, кстати, для секонд-хенда- "добыла". <chuckles>
Да-да, очень здорово. А вот наоборот, было ли у тебя какие-то, наоборот, прям провалы?

Ну, ня, не знаю, я думают ли молодые люди про глобализацию, антиглобализацию. Мне кажется, что тут всё-таки у них 2 основные 2 основных мотива- это экономия
Так. Ага.
И, ну, они же тока ещё вступают в жизнь, не у всех у них есть какой-то большой доход, поэтому экономия важна, м. И вот этот вот, эм, процесс поиска очень интересный, и, мне кажется
Ага.
Вот этот процесс переделки, он тоже очень интересный. Я думаю, что вот это мотивирует больше. Н-да, но азарт ещё какой!
Мгм. То есть ещё какой-то азарт в этом присутствует, да, получается, что это азарт, что это хобби, что это развлечение целое. Это не просто шопинг, когда ты пошёл, купил готовую вещь и будешь потом ходить как все, которые её купили, да? Это ты же уже заранее с азартом относишься к процессу поиска, подбора.
Ну конечно, а, очень Конечно, да-да-да. И в этих магазинах, кстати, очень много молодёжи, э, и так интересно наблюдать за ними, как, э, девочки, например, меряют что-то и друг другу: "А вот это вот можно убрать, а вот тут вот так, а вот тус вот э". Ну, это вот прямо у них, н, тоже, наверно, это их хобби, это, но это их какой-то их большой интерес.
Ага. Да, понятно. Очень здорово. Спасибо, что поделилась. А как ты думаешь, вот <chuckles>
Н-да, и не за что. Мне приятно об этом говорить. <chuckles>
Ну да, если у человека хобби, то, естественно, ему приятно об этом говорить. Вот я в связи с этим тебя хочу спросить ещё такой момент. На что обращать внимание при выборе таких вещей? Вот про степень износа мы поговорили, да? И как в таком случае, вот когда ты видишь эту вещь, в общем-то, 1-й раз, а на ней уже срезаны этикетки, понять действительно, что вещь качественная? Чем именно ты руководствуешься?
Н-да. Мгм. Мгм. Ну, я всегда смотрю на швы.
Ага.
Потому что, да, потому что, если шов хорошо обработан и если он, ну, не косой и не кривой, это уже говорит о качестве. И даже если нет этикетки, да-да-да, это, ну, в общем. А этот ну, вот и 1 вещь, на которую стоит обращать внимание. Вообще, надо смотреть наизнанку, как она сделана.
Такой лайфхак интересный. Ага.
Ну, вот, эм, и даже отсутствие этикетки в этом случае поможет понять, что это качественная вещь или нет.

Какой-то шов или что-то дополнительную деталь.
Ну да, если это около шва или где-то на таком месте, где можно сделать, например, вытачку. Вот. Тогда да.
Мгм мгм мгм.
Всяко бывает, конечно, но это, м, опять же, в случае с секонд-хендом не очень страшно, потому что это маленькие деньги. Ну, ошибся, ну ну и ладно, в следующий раз буду внимательней. М.
Ну ошибся, ну и ладно. Да, действительно, можно в конце концов забыть, попробовать переделать, не получится опять же, ну и ладно. То есть, это даёт ещё больший простор для творчества, осознание того, что деньги таким образом ты всё-таки сэкономила и не такое уж это и дорогое хобби.
Н-да. Да, м. Ну да, если даже да, ну да, конечно, если не скупать, конечно, целый магазин сразу за раз, <chuckles> получается не очень дорого. Потому что там такой азарт, что хочется купить всё.
А вот Ага. А вот как ты борешься, как раз хотела спросить, с желанием купить как можно больше. Ресурсы же ограничены, вместимость дома как минимум, да и кошелька тоже.
Но, конечно. Ну как тут борешься, как? С трудом <laughs> борешься сам с собой. <laughs>
Вот как, ага, ну расскажи подробнее.
Ну, дак что тут рассказывать? Вот так и говоришь себе: "Ну, успокойся, в следующий раз. Да, уже уже, в общем, всё всё полно. Муж опять скажет: 'Господи, скоро я в должен должен буду выехать из дома. Всё будет занято твоими тряпками'". <laughs>
Не влезет. Уже некуда. Мгм мгм.
Так что, ну в общем, да.
Ну может быть это повод опять же мужу задуматься о расширении, так сказать, жилищных условий пространства, улучшении жилищных условий.
<laughs> Надо ему намекнуть. <laughs> Да, ну как-то борешься, потому что, ну, берешь себя в руки: ну не последний раз. Есть какие-то другие, более необходимые расходы. Да, помогает, да, да.
Ага, то есть, вот это вот, "ну не последний раз", тебе помогает?
Так что, в
Здорово.
Да, здорово. <laughs> Я согласна с тобой, это здорово.
Очень здорово, что у тебя это целое хобби. Спасибо, что поделилась.
Не за что не за что. С удовольствием рассказала тебе об этом.